Mhm, ja, denke ich auch. Also, jetzt musste ich <laughs> auch über meinen Schatten springen und sie dort einweihen, aber ja, das schlechte Gewissen frisst mich halt auf und, ähm aber es tut gut, dass, äh dei deine Worte tun mir trotzdem gut, äh. Ich, äh, <chuckles> sammle jetzt so ein bisschen Selbstbewusstsein. Ja, also ich denke auch, dass es auch so halt besser wäre, das zu melden. Dann wissen die ja, dass das vielleicht beim nächsten Mal darum gar nicht erst passiert, dass jemand halt falsch läuft und dann dieser Tracker, ähm, dieses Trackerproblem auftritt.
Mhm. Ja.
Ja, oh Mann.
Ja. Genau, das kommt noch dazu. Also wie gesagt, mach dir da keine Gedanken, das wird man wird dich da verstehen. Da brauchst du dir wirklich keine Sorgen machen, und du brauchst es dir also wie gesagt, es muss dir auch nicht peinlich sein. Im Gegenteil: Dass du da 'n schlechtes Gewissen hast und dass du da auch da, äh, das reinschaffen willst, ist Das sagt viel über deinen Charakter aus, weil es gäbe viele Menschen, die würden sagen: „Ach ja, sehr schön, ich habe gewonnen, toll.“ <laughs> Ne? <laughs>
<giggles> Ja, ich frage meine meine Freundin nach dem Foto und häng's mir als Poster auf. <laughs> Wenn Leute mich fragen, dann sage ich: „Ja.“ <laughs>
<laughs> Ja, genau. <chuckles> Richtig, genau. <laughs> Genau, richtig. Und und wenn du wenn du eben besser bist als das, wäre das halt, wie gesagt, auch 'n krasses Accomplishment für dich und würd dich vielleicht auch im nach äh, nachhaltig selbstbewusster machen, ne?